Hello.
Yes.
Uy, musta?
Okay lang naman.
Tinitingnan, oo tinitingnan ko yung picture natin, ah, medyo oo kasi, eh, nagulat ako 'di ko alam na naitatago ko pala ito. So, siyempre habang tinitingnan ko na naalala kita. Ikaw ba may mga pictures ka ba na naitatago? Yung sa atin o sa kahit sa ano mo?
Ah, talaga? Aba. Sa totoo lang talagang mahilig ako sa mga pictures, na alam mo sa katunayan may, may mga photo album ako, may mga collection, oo na talagang katago-tago magpahanggang sa ngayon.
Ko Wow! Ah, talaga? Naks naman! I hope naitago mo pa yung sa atin, ha. Pag naman nakikita mo siya, ano yung unang bagay na naiisip mo pag, hmm, tin habang tinitingnan mo yung, ah, lumang pictures or larawan natin, yung luma nating litrato?
Ayon. Sa totoo lang, ang mga lumang litrato talaga, ito yung ala-ala ng kahapon. Oo, siyempre kahit na mm, lalo na noong unang mga panahon, mga bata-bata pa tayo, wala pa nung mga, ah, tawag dito, mga touch screen na na cellphone. So, ang gamit palang nun, mga camera, alam mo yun, naalala mo pa ba yung may ang tawag nun, eh, negative? Yung kailangan ka pupunta sa photoshop para magpa-develop o magpa-print, <sniffs> ganyan. Kaya, mar mm, tama. Kaya para magkaroon ako nun ng kopya, ayun talagang, ah, sine-save ko yun at pinapa-develop o pinapa-print ko sa photoshop. Maganda kasi at nakakabuti rin kung meron tayong photo album at dito natin nailalagay lahat ng mga lumang litrato. Kasi 'di ba napakasayang balikan ang mga kahapon na may may may ebidensya ayan.
Ouch! <laughs> Oo. Mm, mm. Ay. O oo, yung film, 'no? Mm. Totoo yan, oo, ako man din, ganun din at 'pag natitingnan ko nga yung mga lumang litrato, minsan 'di ko alam nangingiti pala ako. Ikaw ba ganun din? May mga alaala ka ba na bigla mong naalala o bumabalik sa 'yo dahil lang sa litrato? Pa'no yun
Aba mer aba meron, tulad na lang ng alam mo yun, gusto kong ikwento sa 'yo yung graduation nung daycare ako. Naalala ko noon na siyempre graduation, eh, ako nun, s'yempre mga 6 years old, inosente ako na 'pag graduation pala, dapat aayusan ka. Yung alam mo yun yung may makeup, may konting lipstick, ganyan. Naalala ko nun na inayusan ako ng tita ko bago kami pupunta sa community center dahil dun gaganapin yung graduation. Tapos dahil wala akong kaalam-alam nun, inosente nga siyempre bata. Naku umiyak ako kasi ayaw ko yung nakita ko sa sa sa salamin na ayos ko nun. Sabi ko, "Bakit may lipstick?" Tapos alam mo nun nung unang panahon, 'di ba wala pang gaanong gamit na na makeup. Eh, yung lipstick ang ginawa ring makeup sa sa pisngi ko <laughs> para may kulay. <snorts>
Oo. Oo. Oo, oo, oo. Mm. Mm. <laughs> Oo. Oo. Buti hindi buti hindi papel de hapon, ano? <laughs> Kasi 'di ba noon
Alam mo yun. Tapos dahil hindi ko siya nagustuhan, naku tinanggal kong ganyan. Pagdating namin sa eh, 'di wala na'ko akong kaayos-ayos, pagdating namin sa community center, nakita ako nung adviser namin nung daycare. Tapos nalungkot siya, sabi niya bakit wala ka man <snorts> lang kaayos-ayos? Tapos yun, binigyan ako, binalik yung lipstick, gan'yan, yung makeup. Kaya 'pag naalala ko yung picture ko na yun nung daycare ako, naalala ko yung guro ko nun sa da sa daycare na siya yung nag-ayos sa akin para may at least may kulay naman yung mukha. Ayun, 'yun yung naalala ko na na picture ko, lumang picture na nagpapaalala sa akin sa guro ko noon, guro ko sa daycare.
Ala, oh. Oo. Mm. Ayun ang kagandahan 'pag may mga lumang litrato tayo 'no, yung mga bagay na hindi natin alam nung, nung kainosentehan natin wala tayong kamalay-malay pagdating nang panahon na medyo may muwang na tayo naalala natin.
Ayan. Yun. Oo, 'di ba yung panahon na babalikan mo matatawa ka na lang?
O ay, totoo sabi "Ay, ganito pala ako ang taas ng aking buhok sprain". <laughs>
Ah, ikaw ba, ikaw ba. Kuwento mo naman may ma may naalala ka rin ba na litrato mo noon, noong bata, bata ka pa na nagpapangiti hanggang sa ngayon sa'yo?
Ay, oo naman. Oo, yung ako'y ugly duckling ba. <laughs> Yung ang itim, itim mo kasi naalala ko kasi nung grade 2 ako uso kasi noon yung ano yung, yung ternong pantalon na ang cut, eh, maluwang tapos may chaleko ay Diyos ko! Tapos ang bangs yung uso yung 7 noon tapos ang bangs tapos ang oo tapos ang aking pisngi ang laki, laki ang tiyan ko ang laki, laki na ang itim, itim ko, kaya sabi ko kapag nakikita ko natatawa ako talaga sabi ko Diyos ko ganito pala ako ka-ugly, ka-ugly duckling sabi ko no'n. At least ngayo mm.
Ayun. Okey Mhm. Ah. Oo nga 'no', di ba, gano'n yung nagagawa ng mga lumang litrato sa atin ngayon, yung kumbaga nakalimutan na natin pero or hindi natin maalala pero maaalala natin ng dahil sa may ebidensya, di ba?
Ay, totoo. Oo, tapos yung mga tao na naging bahagi ng ating nakaraan na medyo nalilibing na sa limot bigla nating naaalala 'pag nakikita natin yung lumang litrato "Uy ito pala yung teacher ko nung grade 1, nung grade 2," oo "ito pala yung kaklase ko, oh, ganito pala ako noon" di ba, ang parang ang sarap
Tama. Oo, di ba? Tapos matatawa na lang tayo, yan may maalala tayong mga eksena ganyan, may maalala tayong mga sinabi nila that time, mga pangyayari talaga.
Opo. Ay! Totoo. Ay, oo kasi Yes. Especially let's say kung medyo naging makulay yung buhay mo, yung kabataan mo ba, katulad nung kasi kami kasi sa probinsya ang siyempre yung paglalaro tagu-taguan, ah, tapos minsan, yung bang magpapadaosdos ka sa puno ng saging, pagbagsak mo, ah! <groans> ha <laughs> Oo naman. Tapos pagbagsak mo may e may ano ng ano ng may dumi ng hayop ganyan. <laughs> Ala alam mo sabi ko "Ay, grabe. Ganito pala yung ano ko noon" Eh, ngayon pag naiisip ko oh, napapailing nalang talaga ako.
Mm. Ayun. Talaga? Naranasan mo rin pala yung ganon? <laughs> Oo. Oo tama. Lalong-lalo na kapag may mga 'yung mga eksenang 'yun eh nakuhanan ng larawan, di ba? May capture. <chuckles>
Di ba? Ay, oo. kasi minsan, di ba yung mga magulang natin pag nakikitang masaya tayo, ah, meron diyan na kumukuha ba. Lalo namin kasi nung panahon naman hindi naman masyado yang litrato, pero siyempre kapagka may mga ano kang may kaya hindi nawawala may picture. Since yun lang naman yung panahon na magkakaroon ng souvenir ba na kukunan tayo.
Tama. Mhm. Tama. At saka, oo, karamihan, di ba sa tama 'yung sabi mo na hindi naman tulad ngayon na anytime hawak mo yung cellphone, hawak mo yung camera. Eh, noon pag may mga mahahalagang okasyon, lalo na sa pag-graduation ganiyan, di ba? May kaganapan sa bahay, ayun, may pagdiriwang ganon yung pagkakataon lang na mapapaharap tayo sa camera.
Hmm. Hmm, mm, mm. Oo may Totoo. Oo, minsan lang 'yon, ha, di ba? Kaya noon, treasure na treasure natin ang kamera, ang mga litrato. "Oops, eto lang ano ko," ganyan. Talaga namang proud na proud na tayo 'pag, di ba pag-graduation, may nakaabang diyan sa baba. May ribbon nakakabit sa atin at tuwang-tuwa na tayo. Pero ikaw, anong mang mas gusto mo? Mas gusto mo bang nakikita yung mga litrato ng nag-iisa, o kasama ang mga taong nasa litrato?
Tama. <laughs> Tama. Ah, okey. Si siyempre, masayang balikan yung alaala kasama yung mga taong nasa litrato, di ba? Maaari din sila maaari din kasi 'pag kasama si natin silang nanonood, maaari di din nilang sabihin o ikuwento yung iba pang mga pangyayari sa likod ng larawan na 'yon. Ah, hindi lang yung naaalala natin, kundi yung mga naal naaalala din nila. Kaya siyempre, mas masaya. Pero may pagkakataon din na, ah, nae-enjoy din nating mag-isa na manood. Oo, ng mga photo album natin, lalo na 'pag sarili nating photo album. Ayun. <chuckles>
Hmm. Uh-huh. Mm. Mm. Ay, yes. Pero pagka maramihan, halimbawa katulad ng mga la litrato natin nung tayo'y nag-aaral, ano. "Uy! <whoops> ito pala si ganito, ops, si ganito uy, mukha pala itong <laughs> oo. Hoy, may mukha siyang bisogo, mukha siyang prinsesa" parang gano'n, tawanan na lang.
Oo, tapos sabayan tawanan nalang, no. <laughs> Tatawanan na Oo. Kasi, siyempre, makikita natin yung mga, siyempre, luma na nga yung mga itsura natin no'n noong mga payat pa, payat days, ganyan. Yung mga usong damit na wala na ngayon, mga usong shoes, tsinelas, lahat yun nag nagiging katuwaan nalang 'pag pinapanood natin.
Ay, oo. Hmm. Panahon noon ano meron pang tinatawag na elephant-elephant na pantalon, ano? <laughs> Di ba, pag 'pag nakikita mo ganon ang suot mo, "Wow! <laughs> ganito pala ako noon." Pero sabi mo, nag-e-enjoy ka rin 'pag mag isa ka. Sa dalawa, alin yung mas gusto mo, yung may kasama ka o nag-iisa ka sa pag-alala sa lumang litrato 'pag nakikita mo?
Huh. Tama. Oo. Ah, okey. Mas enjoy yung may kasama. Yan, yung kasama natin mismo, yung mga kasama natin sa picture. Dahil sabi ko nga, 'di ba, na pwede rin nilang mai-share yung mga naalala din na nila sa panahon na yo'n, mga pangyayari, ganyan, oh, di ba mas masaya 'pag may kasama. Ayan, lalo na 'pag tawanan dito, tawanan doon. Kasi gano'n din yun gano'n talaga yung effect, eh, matutuwa ka, maalala mo yung mga memories kahit dekada na ang nagdaan. Ayan. <chuckles> Oo.
Ah. Hmm. Ay. Ay! Uh-huh. Yes, oo. Mm. <laughs> Oo nga ano. Kahit pa sabihin nung mga panahon na ang tataas ng ating mga buhok dahil sa ka-spray net nap kung todo de bangs-bangs, di ba?
Mm, <chuckles> at tsaka at staka 'don natin <laughs> at tsaka do'n natin mapapatunayan na gano'n na pala kahaba yung friendship natin. Halimbawa, yung kasama natin sa picture, eh, mga kaibigan "Naku ilang dekada na pala tayong magkakaibigan," ayan. Ah, so mm, makikita natin na yung tunay na pagmamahal, friendship andun parin, di ba?
Ay Korek, oo. Mm. Tapos makikita mo yung kaibahan natin noong halimbawa kayong mga grupo, magkakaklase, magkakaibigan. Sa litrato, makikita niyo yung kaibahan ninyo noong kabataan ninyo at tsaka nitong ngayong kapanahunan niyo. Noon dun mo maikukumpara, "Oops, ang laki pala ng pagbabago niya. Oh, ganito na pala siya kaganda, si ugly duckling naging swan na." oh di ba? Oh di yun o.
Mhm. Tama. Oo. <laughs> Oh. <laughs> Oo, tatawanan na lang natin 'yon. Naku, ang itim-itim pala natin no'n. Ngayon at least medyo <laughs> okey na yung itsura ganyan. Lalo na 'di ba siyempre mga bata pa lang tayo no'n, mga slim. Ngayon na may, siyempre ilan na sa atin may asawa na, may sarili ng pamilya, laking pagbabago na sa katawan. Ayun, isang, ah, tawag dito pagtatawanan nalang natin na, "Naku, grabe na. Ah, lumaki na tayo ng husto."
Oo. <snorts> Oo. Oo. Hagal pakan niyan uy, ikaw pala to? Bakit ganito yung buhok mo? Bakit ganito yung kulay mo ganyan ang saya-saya di ba.
<laughs> Tama.
So ikaw, ak ako ako kasi pag ganyan talagang parang ang feeling ko bumabalik ako sa nakalipas, tapos nasisiyahan ako lalo na yung magagandang alaala. Ikaw paano nakakaapekto sayo yung mga litrato pag naalala mo?
Mhm, tama. Mhm. Ah, oo, malaking epekto rin siyempre yung, andun yung pagpapahalagahan natin ng bawat isa. Oo kasi pinapakita din ng picture kung paano natin pinanatili yung pagkakaibigan, yung tunay na pagmamahal, at kahit na nagdaan na ng dekada o lumipas na ng maraming taon, andun pa rin oo yung, ah, ugnayan natin sa isa't isa, hindi yan nawawala. Kaya napakahalaga oo, napakahala di ka napakahalaga talaga na ah, magkaroon din tayo ng koleksyon sa mga lumang litrato, dahil malaking tulong magpahanggang sayo magpahanggang sa ngayon kahit dumaan na yung araw, buwan, o taon. Naalala pa rin natin yung kung paano tayo ah, naging magkaibigan, ano yung umpisa, paano natin mina pinamanatili pinanatili yung tunay na pagmamahal magpahanggang sa ngayon.
Mm. Okey. Oo. Ay, totoo yan. Kumbaga ibig mong sabihin naipanunumbalik nito ano yung mga alaala ng noon hanggang ngayon. Lalo na yung pagkakaibigan minsan hindi kasi natin naiiya naiiwasan lalo na pagka ako kasi siyempre nagiging malilimutin na tayo, may mga pagkakataon ng ganyan o nalimutan natin ang isang grupo. Pero kapag nakita mo yung litrato oops eto pala tayo, nandun pala si ganito ano na bang itsura niya di ba? Ano na ba siya? Kasi parang hmm, nawala na siya na ang tagal ng hindi tayo nakapag-communicate, nawala na sa isip natin. Pero dahil sa litrato biglang nanunumbalik siya, di ba? Mhm. Eh
Oo. Tama. Tama. <chuckles> <chuckles> Mhm. Oo. Tama ayun, halimbawa na lang pag, ah, pinapanood talaga natin kahit na ngayon may edad na tayo, eh, mga bata, bata pa lang tayo nun, lumipas man yung panahon, naisip natin naku parang kelan lang, ah, ng grade school tayo, tapos ngayon naku, ah, may mga pamilya na ganyan. Pero at least hindi pa rin nagbabago yung friendship andiyan pa rin di ba?
M Mm. Mm. Correct but anyway, ah, konti lang ito ha. Sa tingin mo paano nagbabago ang kahulugan ng litrato habang tumatagal ang panahon?
Ah, habang tumatagal dun mo siya mapapahalagahan, na nakakaalalahanan sayo na gaano man katagal yung eksena andun pa rin yung pagkakaibigan, naku maraming salamat sa kwentuhan natin nagenjoy ako.
Ayon. Tama na. Oo, salamat din nag-enjoy din ako sa hanggang sa muli ha.